طبعًا أنت عارف إن ال الأطفال يعني أغلى ما بيملكه الإنسان، ويعني ويمكن أغلى حاجة على الأب والأم هُم العيال العيال الصغيّرة. يمكن عشان أنا جِد وعندي أحفاد وكده أنا باحبهم أوي، باحبهم جدًا، بس مشكلة أحفادي بَقى إن أنا شايف إن أبوهم وأمهم بي بيأكلوهم أكل غير صحّي. وأنا يعني الموضوع ده تاعبني يعني ومخليني قلقان وكده على العيال دي. آآ أنا إبني وزوجته دايمًا بيقدموا لأطفالهم الأكل اللي هُم بيحبوه، والأكل ده غير صحّي بالمرّة. عارف أنت الأكلات اللي هي زي الشيبسي وال والحاجات الغريبة اللي العيال بيحبوها الصغيّرة ديّة، أنا يع آه يع حاسس إن هي إن هي هتؤذي العيال. فأنا نفْسي يعني يكون في في في تجربة أكل صحّي كده للأحفادي دول، بحيث إن إن هُم ماي تبقى صحتهم أحسن مناعتهم أحسن. بس مش عارف يعني العيال آآ أقنعهم إزاي بالأكل ده، وخاصةً إن هُم مرتبطين بقى بالحاجات الملونة واللي طعمها حلو وكده، فيمكن كنت عايز نصيحتك في الموضوع ده.
أيوه. أكيد طبعًا أنا متفهم طبعًا حاجة زي دي إن أنت مهتم بصحة الأولاد، وأنا باحييك على حاجة زي دي إن أنت مهتم كمان ب مش بأولادك بس وبأولاد أولادك كمان ربنا يخليهم لك. ويعني أنا متفهم حتّة زي دي ب جدًا يعني بس هو أنت قُل لي يعني آآ هُم عادةً بياكلوا الحاجات دي كتير ب بشراهة يعني والّا الموضوع معتدل نوعًا ما، وأنت ال المشكلة بالنسبة لك إن أنت مش عاي عايزهم يمنعوا تمامًا الحاجة دي يعني وضح لي هُم عايشين إزاي حياتهم مع الأكلات اللي من النوع ده؟
هُم ب بمنتهى الصدق كده هُم مُفرطين في الأكل ده، وأبوهم وأمهم مش ع مش عارفين يخلوهم يعني يمنعوهم عن الأكل اللي بال الأندومي بَقى والشيبسي و والبيتزا والأكل اللي بييجي من بَرّه والحاجات اللي فيها معجنات، وأكل كلّه حقيقي يعني ال ال ل لا يسمن ولا يُغنِي من جوع زي ما بيقولوا، مجرّد ألوان صناعية و و و وشكل حلو ومبهرج العيال بيحبوه. وبيحبوا الحلويّات كمان الحلويّات اللي شكلها غريب اللي كلّها ألوان صناعية وكلّها مواد حافظة وحاجة ودقيق أبيض. أنا يعني حاسس إن كل الأكل ده العيال بيحبوه أوي على فكرة، وباشوفهم بياكلوه بِنَهَم و و ويمكن إبني بيجيب لهم ال الحاجات ديّة كتير. آآ أنا عايش معاهم وشايف بعيني، بس أنا أنا المو الموضوع شاغلني وحاسس إن العيال أصلًا حتّى ضعاف، يعني بياكلوا بياكلوا كتير وكده بس حاسس إن مناعتهم ضعيفة بيعيوا كتير. آآ ك أدوار البارد بتتكرر عليهم ب بشكل بشكل موسمي و و والعيال عندهم إرهاق ونايمين على نفسهم حاسس إن إو
إمم. أيوه آه. هو إحساسك آه، إحساسك في محله أيوَه طبعًا آه. إمم إحساسك في محله إن أنت طبعًا تفكّر إن هُم آآ يعني منطقي إن أنت تفكّر بالشكل ده، وإن هُم علشان بياكلوا كتير وأنت كمان شايف الموضوع مأثر على صحتهم، ومأثر على اللي أنت بتشوفه منهم يعني، فده حاجة منطقيّة وإحساسك في محله جدًا في الحتّة دي وأنا متفهمه جدًا كمان. بس هو أنت طيّب آآ هل أهلهم عارفين الحتّة دي؟ يعني أنت اتكلّمت مع أهلهم قبل كده، أو آآ نفسهم يعني هُم الأهل اللي هُم والدهم ووالدتهم اللي أنت ليك علاقة بيهم أقرب يعني من الأولاد شويّة.
وحاسس إن هو إمم الموضوع المو إمم. طبعًا آه آه. أمم.
فأنت دلوقتي آه اتكلمت معاهم قبل كده والّا الموضوع كان عامل إزاي بينكم يعني أنت تدخلت في الموضوع بأي شكلِِ أو آخر؟
آه، يعني أنا كلّمت ابني، هُم ولاد ابني وطبعًا "أعَز الوِلد وِلد الوِلد" زي ما بيقولوا، فالعيال أنا باعتبِرهم ولادي وأنا عايش معاهم أصلًا، إحنا عايشين كلّنا مع بعض في بيت واحد.
بالضبط. بيت واحد، طَب كويس. آه.
آه جِبت ابني وقُلت له: "يا ابني عيالك كده ما ينفَعش الأكْل اللي أنت بتأكّله لهم ده أكْل غير صِحّي بالمرّة ويمكن آثاره الجانبية باينة عليهم، عيالك تحس إن هُم وشّهم أصفر، مُرهَقين كده شكلهم مش م مش مورِّد زي العيال الصغيرة، آآ كسلانين، بييجي لهم أدوار برْد كتير و و و وأنا وأنا حاسس إن مناعتهم مش كويسة، ما تحاول تغيّر الأكل ال اللي أنت بتجيبه ده للعيال دي يكون أكْل صِحّي، أكْل مفيد لهم." قال لي قال لي: "يا بابا أعمِل إيه بس، ما الع العيال هي بتحب الأكل ده وأنا لو جِبت أكْل تاني ده ما ما بيحبّهوش، ده حتى لما أمُّهم بتطبُخ أكْل كويس وكده وأكْل طعْمه كويس في البيت وصِحّي وكده، هُم بيفضّلوا إن إحنا نطلب لهم delivery من برّه، بيتزا و وكريب و وحاجات من الغريبة، الحاجات اللي هُم بيحبّوها دي." أنا يعني، أنا سمَعت الكلام ده يعني بقيت مصعوق، يعني ده أنت أبوهم، يعني المفروض تكُون أنت الحريص عليهم أكتر منّي كمان، بس أ أعمِل إيه بقى، هو هو مشغول في شُغله ومش شايف، يمكن إكمنّي قاعد معاهم أنا في البيت طُول النهار وباشوفهم بياكلوا إيه وكده، هو ده اللي لَفَت نظري، فلما كلّمته حسّيت يعني إن هو يعني زي ما يكُون مغلوب على أمره والعيال العيال إيه، آآ ضاغطين عليه والّا إيه ما أعرَفش <chuckles> هُم بيحبّوا الأكْل كويس وهو ما بيحبّش يزعّلهم تقريبًا فبيجيب لهم اللي نِفسهم فيه وبيجيب لهم بقى الا تورتة وحاجات من ال ال اللي هي كلّها دَقِيق أبيض وكلّها يعني حاجات فيها دهون دهون من اللي هي الدهون الثلاثية المشبَّعة ديّة اللي بيقولوا عليها و اللي اللي بت بتسِد الشرايين وسُكَّر
إمم. إمم. من برّه. إمم. إمم. آه، فاهمك، إمم. آه. يعني أنت جرّبت آه، فاهمك، أيوه. يعني أنت جرّبت على كده إن أنت ت تتكلّم معاه ولقيت الموضوع برضه ما جابش نتيجة هو نَفسه أو ما جابش نتيجة، يعني هو نَفسه مش قادر يعني يتحكّم في مشاعره وإن هو يرفُض لهم الحاجة دي، فأنت ما لقيتش معاه حَل، فأنا متفهِّم إن دي حاجة صعبة طبعًا إن أنت مش قادر تلاقي حَل حتى مع والِدهم أو إن أنتم الإتنين مش قادرين تلاقوا حَل إن أنتم ت تقنِعوا الأطفال إن هي تبطّل ال النوع ده من الأكْل. بس أنت قُل لي طيب كأنت والأولاد، إيه علاقتك بيهم، يعني علاقتك بيهم قريّبة، قريّبين منك وبيقعُدوا معاك كتير وبيسمَعوا لك والّا الوضْع عامِل إزاي في العلاقة، العلاقة العامة بينكم يعني؟
مش عايز أقول لك العيال مرتبطين بيَّ ارتباط كبير، ده بيحبّوني جدًا، أنا طبعًا باحب أفسّحهم و وبادلّعهم أوي يعني وال وال وأي عيّل نِفسه مثلًا في حاجة بس بِعيد عن الأكل وكده باجيبها له يعني، آآ اللي كان عايز عَجَلة أجيبها له، ال اللي عاجبه مش عارف شنطة شكْلها إيه أجيبها له، اللي اللي عاجبه لعبة فلانية، أنا أنا دايمًا يعني مغرّقهم بالحاجات الحلوة اللي بيحبّوها والعيال مرتبطين بيَّ إكمنّي أنا قاعد معاهم دايمًا، أنا طبعًا على المعاش وكده وقاعد وِسطيهم، أبوهم برّه طبعًا بيشتغل ومامتهم كمان بت ب يمكن بتشتغل، بتسيب لهم الأكْل طبعًا في التلّاجة، الأكل إياه اللي هو يعني زي ما قُلت لك "لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوع" والعيال بقى طبعًا رايحين جايّين على المطبخ وعمّالين ياكلوا في الأندومي وفي الشيبسي وفي ال في التورتة اللي بيجيبوها لهم و والحاجات، اللي هي الحاجات ال ال مس حقيقي مُمرِضة، ما وأكْل من برّه، يبقى الأكْل جوّه الأكل هي هي طابخة، بتطبُخ لهم أكْل طبعًا بس الأكْل العيال ده ما بيفضّلهوش خالص، الخضار بقى وال والرز وال و و والحاجات المسلوقة والحاجات الحلوة بتح بتعملها يعني ما ما ما أنا باكل معاهم، إحنا وال العيال بياكلوا في وسطينا وكده، بس أنا شايف إن العيال مش مُقبِلة أبدًا على الأكْل اللي هو صحّي اللي اللي اللي اللي بينطَبَخ في البيت أو اللي بيحتوي مثلًا على فيتامينات وعلى وب وبيحتوي على بروتين ومعادن، العيال مُقبِلة على حاجات ما فيهاش ريحة القيمة الغذائية، مُجرّد لون وطعم وشكْل وشوية توابل كده آآ وبُهارات كده، ب بتخلّي العيّل مُنجذِب للأكلة بدون حتى ما يكون فيها أي قيمة غذائية هتعود على صِحّته بالنفع أو لما على مناعته، وأنا مش عارف حتى يعني، أنا خلاص، أنا أنا أنا حتى مش عارف أقنِع أبوهم وأمّهم إن هُم يغيّروا العيال وكمان عندي مشكلة في إن أنا أقنِع العيال دي إن هي يبطّلوا الأكْل ده إزاي، مش عارف أجيبها لهم إزاي، أخلّيهم، أمنَعها، مثلًا أمنَعهم أبق على طول، أنا طبعًا عندي القُدرة وأنا باتحكّم في العيال دي لأن هُم قاعدين معايا، أنا تقريبًا أنا اللي باربّيهم يعني، آآ عندي الغ عندي القُدرة إن أنا أمنَعهم، بس أمنَعهم همُ بقى أطفال خلِّ بالك والواحد ب مش عاوز يقسوا عليهم، يمكن آه وف
إمم. أيوه. غير صِحيّة. إمم. أيوه. أيوه، فاهمك، آه. فاهمك، آه. حلو. آه. أنا فاهم آه، فاهمك، أنا يعني أنا فاهم أنا الحِتّة دي إن أنت طبعًا عشان هُم، هو كويس إن هُم قريّبين منك وكويس إن أنت تقدَر تتحكِّم فيهم أو يع مش تحكُّم، تحكُّم، بس يعني لو تقدَر تتفاهم معاهم أو تتكلّم أو يبقى ليك س سُلطة نوعًا ما إن أنت تقدَر تساعد في حَل المشكلة دي، فأنا ممكن مثلًا أقول لك إن أنت يعني، هو في بعْض الحاجات اللي أنت ممكن تعملها تخلّيهم، عارف أنت يتحمّسوا كده إن هُم ي ي ياكلوا الأكْل العادي ويبعِدوا عن ده شوية، زي إيه مثلًا، زي إن أنت ممكن أ تخلّيهم يدخُلوا معاك المطبخ، أنت نَفسك تشوف، تدوّر online بقى، تبحث على اليوتيوب بقى والحاجات اللي زي دي وتدوّر إزاي الحاجات دي بتتعمل، يعني الnoodles مثلًا ممكن تتعمل في البيت على فكرة، يعني أنت ممكن تعملها في البيت، تبقى بحاجة كويسة، ترُوح أنت عاملها وتجيب لها شوية توابل بقى من العطّارين وكده وتعمل لهم أنت توابل mix بنَفسك وترُوح تقول لهم أو تخلّيهم يدخُلوا معاك المطبخ تعملوا الnoodles اللي هو أنتم بتعملوها من البداية أصلًا من من قبل، من أيام ما كانت دِقيق وكده.
بالضبط. إزاي دي؟ إمم. آه. حلو. إمم.
تعملها كدقيق وتروح إيه، م م عاملها لهم ك كمكرونات نودلز كده وتخليهم يشاركوك في الprocesses نفسها أو في الخطوات نفسها، لما يشاركوك ال في الخطوات هيحبوا حاجة زي دي وهيبدأوا ياكلوها في البيت بشكل إيه، كويس ده بالنسبة للنودلز والحاجات اللي أنت مش حاببها. في حاجات تانية برضه بتبقى كويسة ممكن تعملها بنفس الشكل، يعني تبحث عنها وتلاقيها زي كده، فده من ضمن الحلول. فإيه رأيك في حاجة زي دي؟
إمم. والله هو حل كويس، بس يعني ح آآ يعني فكرة دخول المطبخ بتبقى يمكن صعبة شوية عليَّ أو أنا أعمل وكده بس هي فكرة حلوة يعني حقيقي، ب بس يعني أنا حاسس إن أنا تقيل شوية في حتة دخول المطبخ، بس صدقني يعني أنا أنا ممكن مش ما ادخلش أنا المطبخ بنفسي، بس هي فكرة حلوة على فكرة أنا آخد بيها، أنا ممكن أكون متواجد معاهم وهُم و و وأمهم بتعملها، يعني أجيب أمهم بتسمع كلامي على فكرة عن أبوهم يعني. هاجيب أمهم يعني هيبقى مع تعديل بسيط في النصيحة ديّة أو كده أو الفكرة ديّة، أمهم هي اللي تطبخ الحاجات ديّة وبوجودي، وهُم طبعًا بوجودي العيال هيخشوا معايا المطبخ نقعد كلنا نتفرج عليها وهي بتطب آه.
بالضبط آه، بحيث يبقى التأثير آه، التأثير ضِعف، يعني أنتم الاتنين.
آه، آه، آه، و و وكمان إحنا نتشارك كلنا والعيال يشاركوا مع مع مع معاها وكده لأنها تبقى أقدر مننا حتى على على الطهي وكده عشان هي عندها فكرة عن الحاجات، وكمان نسمع مع بعض الفيديوهات اللي بتتعمل ب والحلويات كمان هي شاطرة في الحلويات ممكن تعمل لهم حلويات يكون بسكر ما يكونش فيه ضرر أو كده، والله هي فكرة حلوة، فكرة حلوة أوي يعني أنا انبسطت حتى لما افتكرت إن أمه بتح أمهم بتخش المطبخ كتير وبتحب تعمل حاجات من دي، وإن كان هي كانت بتبقى مغلوبة على أمرها زي أبوهم في الأول حتة الأكلات الغريبة دي، فإحنا نخُش كلنا وأنا أخُش ما فيش مشكلة يمكن أنا مش هاعرف أطبخ هي تطبخ وأنا أكون موجود ووجودي هيخلي العيال يبقوا موجودين هُم بيحبوني دايمًا وعيالهم العيال شبطانين فيّا كويس ونقعدوا مع بعض، وممكن نجيب ألوان بقى طبيعية نلون بها الحاجات اللي إحنا بنعملها بتكون ألوان صحية وكده. والله فكرة عبقرية.
حلو آه، جرب. إمم. بالضبط أنت شوف بقى إيه المواصفات الكويسة واعملها يعني وإن شاء الله تضبط معاك الطريقة دي.
والله فكرة عبقرية بصراحة أنت يعني لفتّ نظري لها بطريقة يعني قوية و وأنا حاسس إن هو ده خروج من المأزق اللي الواحد ع ال الواحد فيه، هم بيحبوا الأكل آه عشان ملوّن وشكله مش عارف إيه وطعمه فالواحد لو لو لو إحنا عملناه في البيت وتعاونّا بقى اللي بيطبخ واللي مثلًا يساعد في طبق يقدم طبق والَّا حاجة ع كل واحد على ق ق مقدرته وهو معانا هتجيب نتيجة صدقني، يعني أنا هاجرب الموضوع ده يعني، وأنا يعني مش عارف أقول لك إيه أنت لفتّ نظ نظري للحكاية دي وبقوة كمان يعني، فأنا حقيقي يعني كونك إن أنت مهتم معايا بإن أنت تديني نصيحة وكده أنا يعني ممتن ليك وأشكرك شكرًا جزيلًا.
بالضبط. العفو أنا متاح هنا دايمًا في أي وقت.